Doğru, bence, yani, çocukluğumda yine komşuluk çok önemli bir şeydi. Bir sitede oturuyorduk ve alt komşu, üst komşu, yani herkes birbirini tanırdı. Eee, yani, oldukça güzel ilişkileri vardı annemlerin de hatırlıyorum ama, ya, benim hiçbir zaman hiçbir taşındığım evde öyle bir ilişkim olamadı. Yani, iii, eee, bu, yani, i ilk taşın <chuckles> Ya gerçekten yok ya. Olsun mu ister miyim bilmiyorum bu arada. Ben şu an düşününce bana biraz sınırlar aşılmış gibi de geliyor. Belki de ben de istemiyorumdur, yani. Ya, çünkü sürekli böyle birisinin pat çat kapı şeye kah kahveye gelmesi de bilmiyorum, şu an çok hoşuma gitmeyebilir, yani.
Hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. O eski komşuluklar yok diyorsun <chuckles> o zaman yani. Evet, o da güzel. Ha ha. Belki biraz da Belki modern hayatta da az var ama den dengeli olabilir, yani, arada komşuna planlı bir şekilde yemeğe gidebilirsin belki. "A, na ne yapıyorsun? Yarın akşam müsaitsen bir yemek yiyelim istiyorsan." Hani, çat kapı, hı, dedi ki şu <chuckles> "Hadi ben geldim, işte, gel i dedikodu, kahve." gibi değil. <chuckles> Daha planlı, modern eee
Evet. Evet. Evet, bu çok güzel olurdu. Aynen. <chuckles> Aynen. Çocukken öyleydi, hani, gördüğüm. Belki de evet, o bana hiç
Ha, öyle miydi? Var mıydı o, eee, o çocukken yaşadığın evde?
Tabii, yani, annemlerin, yani, sonuçta herkes, işte, 20-30 yıl aynı apartmanda oturduğu için artık böyle çok, eee, şey o olunmuştu, içli dışlı olunmuştu. Mesela ben öyle biri tam değilim. Yani böyle, komşum gelsin plansız ya, arkadaşlarım gelmesinden hoşlanırım ama ne bileyim, bilmiyorum. Ya, sanki biraz önceden haber verilmesi gerekiyor. Evet, daha rahat hissederim. Bir haber verirse evet.
Hı hı. Hı hı. Biraz da sınırlı olsun diyorsun sanki. Yani hafif. Peki hani hani, işte, bu, hani
Komşuluk önemli ama benim için değil sanırım. <chuckles>